O da çok yağ yağlı ve, eee, böyle hani, tam bilmiyorum şimdi bul arpadan, evet, ar arpa veya
Hı. Arpa ya da buğday olsa gerek değil mi? Arpadan. Herhâlde arpayı önce haşlayıp, eee, iyice yumuşatıp, çok uzun süre haşlayıp onu artık ezilebilir bir hâle, hamura, neredeyse vıcık bir hamura dönüşebilir bir hâle getirip, ondan sonra da bolca yağ ekleyerek ve birtakım başka ek malzemelerle, eee, döverek, değil mi? Döve, döve, döve onu adeta bir macun formatına çevirmekten bahsediyoruz, değil mi?
Doğru. O Evet. Tabii. Koc